Certo. E così io diventai vegetariana, infatti dopo <chuckles> alcuni video visti <chuckles> su come si lavorano su come si lavora la carne. <chuckles>
Cosa che, ehm <chuckles> No, quello è terribile, quella non è praticamente non ha vorrei dire che non ha niente a che vedere con la carne, ma e e purtroppo la maniera in cui la carne viene, uhm, consumata per la maggioranza delle persone e mi rendo anche conto che, uhm, io sono fortunato a potermi approvvigionare questi tipi di ingredienti, ma perché vivo in campagna, perché non sono sì, ma mi rendo anche conto che una persona che magari vive in città già ha molte più difficoltà di me a poter accedere a degli ingredienti più di qualità e quindi, ehm, bisogna adottare determinati tipi di diete per proprio distanziarsi da, uhm, da certe logiche. Appunto c'è gente che mangia ca dimmi, dimmi.
<chuckles> Certo. I prodotti, diciamo, di casa, sì. Mh-mh. Ce Mh-mh. Poi la carne viene anche lavorata in un certo modo con- c scusami se ti ho interrotto- con sostanze, insomma, per non farla appunto, ehm, insomma, pe che non si rovini e quindi le malattie iniziano
Certo, per coprire i difetti in un certo senso, anche. Uhm, gli animali poi vengono cresciuti pieni di antibiotici, mhmm, insomma non è non è piacevole.
Certo, e e quindi le persone poi Esatto. Poi ci ritroviamo in un mondo dove p appunto ci sono tante malattie proprio cardiovascolari, e insomma, d di tutto e di più e ci chiediamo: "Come mai?" eh, come mai. <chuckles> Guardiamo la dieta, mh.
Eh. E il problema è che <scoffs> noi non rispettiamo più i tempi naturali, praticamente si può dire niente. Uhm, abbiamo questi allevamenti intensivi di animali dove vengono cresciuti praticamente stipati in degli spazi minuscoli, uno addosso all'altro, ab questi polli
Cer Esatto. Mh-mh. I vostri polli sono liberi? Gironzolano
Certo, certo. Vivono una vita ha normale, addirittura non non vengono neanche uccisi, diciamo